ใช่ ๆ มันก็เลย มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าการโกหกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ หนึ่งนะ แล้วก็เราก็เลือกที่จะไม่ ที่จะไปโกหกใครด้วย เพราะเราก็ไม่ได้อยากให้ใครอะจะไม่ไว้ใจเราไง เราไม่ได้อยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นแบบลูกแกะสร้าง อะไรนะ เออ ที่แบบเหมือนแบบ ใช่ อ เออ เด็กเลี้ยงแกะที่เหมือนแบบว่าสร้างภาพจำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนั้นน่ะ อือ
อืม ถูกต้อง อืม เด็กเลี้ยงแกะ อืม เข้าใจ ๆ ทีเนี้ยอยากรู้อะค่ะ พอจะเล่า พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแบบว่า เออ คุณแบบเคยแบบ <tsk> มีประสบการณ์ที่แบบว่า อุ้ย สูญเสียความไว้ใจคนที่เราแบบ เอ่อ เคยไว้ใจ อาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรักก็ได้ มีเหตุการณ์นี้เคยเกิด ขึ้นไหมคะ?
จริง ๆ ก็มีทั้งสอง 2 ความสัมพันธ์เลยอะ ที่เรารู้สึก ใช่ แต่จะ
จริงเหรอ อา ลองยกตัวอย่างสักเหตุการณ์ได้ไหมคะ? ลองดู อยากฟัง อืม
เออ ได้ค่ะ ที่เจ็บเนาะ ที่ ที่รู้สึกเจ็บและฝั่งใจอะ อา อาจจะเป็นคุณแฟนเก่าเนี่ยแหละค่ะ เออ
โอ้ เขาทำอะไรอะคะ?
ก็คือเราเนี่ยคบกันมา ทุกวันเราจะเปิดใจให้เขามาคบกับเรามันก็นานนานนะ อา เพราะว่า เพราะว่าแบบ อา เราก็ไม่ได้เป็นคนสวยเนาะ อา แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นน่ะ เออ แล้ว
อือ ค่ะ เป็นยังไง? อืม เอาง่าย ๆ คือแบบว่าไว้ใจคนยากดีกว่าเนาะ อา เป็นคนไว้ใจคนยาก อืม
ใช่ ๆ ๆ แล้วพอเราเปิดใจเนาะ แบบที่จะเลือกแล้ว เลือกที่จะคบกับเขาแล้วอะ เราก็ใช้เวลาดูเขามานานนานเลยนะ เป็นปี ๆ อะ กว่าที่เราจะตกลงคบกันเป็นแฟน อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ จริงอะ เป็นปีเลยเหรอ คะ โอ้ ใช้เวลานานมาก อืม ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น?
ดี เพราะเราก็ยังไม่ไว้ใจ ใช่ อืม พอเราเริ่มไว้ใจเขาเนี่ย เราก็แทบจะ เอ่อ แชร์ทุกเรื่องทุกราวเนี่ย แหละในชีวิตเราให้เขาได้ฟังใช่ไหมคะ เออ แล้วก็ เขาก็เหมือนจะทำแบบนั้นเหมือนกัน แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราอะแชร์ทุกเรื่อง แต่เขาอะแชร์ทุกเรื่องจริงหรือเปล่า
ค่ะ